Em hipótese alguma você pode perder esse hábito, né, porque é uma coisa que você conquistou, né, você con conquistou dando pequenos passos, né, como você falou na caminhada, depois ela escalou para uma corrida, enfim. Então isso é um hábito que quando você adquire, né, esse gosto pela endorfina e pela sensação que a ginástica que o esporte traz, é é é incrível e eu acredito que você realmente tenha que cultivar esse hábito pra sempre, né, enquanto você puder. Agora, é claro também que você, ah, se lesionou claro que acidentes acontece, mas você comentou que talvez você esteja ja exagerando um pouco, né
Uhum. Eh. Essa foi a primeira pen esse foi o primeiro pensamento que eu tive, né, quando
na intensidade Mas e você você acha que é isso que acontece?
Mas eu não fiz nada, assim, absurdo, sabe. Eh eh, mas eu acho que talvez eu estivesse fazendo muito treino todo dia. Talvez eu precis
Uhum, é que às vezes a gente nem percebe, né.
é, eu acho que justamente foi o
É, deve ser uma coisa pode falar.
eu acho que foi o não, desculpa, eu acho que foi o meu corpo que tá me dando aviso, que eu tô exagerando, que talvez seja muito, mas daí eu também não quero perder o hábito, esse eu acho que é o medo.
Sinais, né? Sim. Claro que não, claro que não, isso é uma coisa que você conquistou, não é simples correr, né, por exemplo, você migrar de uma caminhada para uma corrida, você tem que estar preparada né, o mínimo de preparo. Eh
Eh, isso, você acaba você perde a habilidade, hoje em dia, assim como eu não tenho mais treinado para meia maratonas, eu corro 5 quilômetros, às vezes um pouquinho mais eu teria que voltar a treinar por meses para conseguir lev eh, elevar o meu corpo para um nível de fitness para eu conseguir f correr 21 quilômetros que é uma meia maratona, né. Então eu não queria conse eu não queria perder, sabe, assim, eu não sei se talvez eu precise criar um plano de backup, uma coisa, assim, uma de, sei lá, quando eu estiver contundida, o que que eu posso fazer, se eu devo fazer
Si Claro. Exatamente, exatamente. Eu acho que, assim, você isso, o exercício pra você hoje é um é algo em automático, né. Então, talvez realmente você tej e esteja exagerando e você nem perceba, né. Mas agora que aconteceu, né, essa lesão e para você não se machucar ainda mais e tal, é extremamente importance importante que você tenha esse plano b mesmo, né. E aí o que que você pode fazer? Você trabalha fora ou você trabalha em casa?
Uhum. Eh.